Erzähl doch mal, was kannst du was kann uns vielleicht ein Garten über Verantwortung beibringen?
Ja, da denke ich schon mal: Ganz schön viel kann uns 'n Garten so über die Verantwortung beibringen. Beispielsweise, ja, über die Kontinuität und die Pflege, ja. Die die Pflanzen zum beispielsweise im Garten, die wachsen ja nicht über Nacht, ja. Wer zum Beispiel so 'n Garten erfolgreich pflegen möchte, der muss da einfach regelmäßig, beispielsweise im Sommer, gießen oder auch mal Unkraut jäten und auch, ja, jetzt auch in Zeiten des Klimawandels auch mal, ja, auf die Schädlinge achten, ja, weil die sind da auch ganz schön aufm Vormarsch.
Ja klar, total. Also muss man, denke ich, sehr aufpassen, dass man da, ähm, ja, die richtigen Mittel einsetzt, um's bisschen zu verhindern. Wie hast du das Ganze bei dir angewendet im Garten? Hast du selbst 'n Garten oder, äh, wie handhabst du das bei dir?
Mhm. Also wir haben, ja, 'n 'n Garten zu Hause, ja, im im Elternhaus und da mache ich eigentlich in der Regel dann so die Obstbäume, ja. Beispielsweise den Apfelbaum so, über um den kümmere ich mich oder auch den Zwetschgenbaum, den Kirschenbaum. Genau, äh, für die bin eigentlich ich verantwortlich. Und ja, so die die, sage ich jetzt mal die niedrigeren Dinge wie beispielsweise, ja, so die Beete, das macht dann, äh, meine Mutter, ja. Zum Beispiel dann so 'n Beet mit Schnittlauch, Petersilie, Salbei, solche Dinge, da ist dann meine Mutter dafür, äh, zuständig, ja. Also wie du schon ja, so 'n bisschen 'ne Arbeitsteilung machen wir da.
Total spannend. Ja, ist ja auch irgendwo Teil des, ähm, ja der Verantwortung, sage ich mal, ähm, die Arbeit, da sich aufzuteilen, zu gucken, wie man im Team am besten arbeitet. Ähm, wie habt ihr damals das Ganze gelöst? Also, wie habt ihr feststellt: Okay, du bist vielleicht eher so für die Obstbäume verantwortlich, deine Mutter eher für die Sachen, die am Boden sind. Wie habt ihr es damals gelöst?
Mhm. Ja, ähm, das hat sich eigentlich so mit der Zeit dann herauskristallisiert, ja. Ich bin bin jemand, der klettert sehr gerne und da überhaupt keine Höhenangst und war eigentlich schon immer auch als kleines Kind gerne so auf Bäumen klettern. Und dann hat sich's eben so in die Wege geleitet, ja, dass ich da auch mal dann auf den Apfelbaum bei uns zu Hause geklettert bin oder auf den Kirschbaum. Und ja, mittlerweile mache ich das sehr gerne dann die in den den Rückschnitt ja auch von solchen von solchen Ästen oder auch so Wasserschosse, ja. Das macht man dann sehr sehr, ähm in der Regel macht man das dann im im Winter, ja. Da kann man sehr gut dann diese diese Wasserschosse zurückschneiden, ja. Und dann profitiert dann auch der der Obstbaum voll davon, ja, weil er dann nicht seine Energie an so 'nem einzelnen Schoss dann quasi, äh, verschwendet, an dem dann eh kein Apfel oder 'ne Kirsche wachsen würde.
Ja, klar, total. Also, ähm, ja, du sagst quasi, schon fast schon gute Pflege bedeutet am Ende des Tages, ähm, ja, mehr Ertrag. Das wäre zumindest, was ich jetzt, ähm, als Laie, äh, vermuten würde. Erzähle mal gern, wie's bei euch war. Habt ihr, ähm, durch die gute Pflege und die Verantwortung, die ihr vielleicht übernommen habt auch für den Garten, auch, ja, gezeigt bekommen, dass das ganze gute Resultate hat?
Mhm. Definitiv. Ja, beispielsweise jetzt diesen Sommer, da hatten wir 'ne richtig, äh, tolle Zwetschgenernte, ja, da das war wirklich, ähm, auch 'n Zeichen davon, ja, dass wir da vieles richtig machen, denke ich, ja. Aber es gibt natürlich auch Jahre, ja, das sind ja da kann man hat man jetzt gar keinen so 'n großen Einfluss auf die auf die Erträge von solchen Obstbäumen beispielsweise, weil einfach das Frühjahr, ähm, schlecht war, ja. Dann kann man da gar nicht so viel machen, wenn es zum Beispiel die Blüte war und da es kommt noch mal spontan 'ne 'ne Frostperiode oder so, dann kann's sein, ja, die Bienen können da einfach nicht die die Blüten bestäuben, weil's weil's denen zu kalt ist. Und dann sterben die Blüten ab und es gibt, äh, kaum oder nur ganz wenig Ertrag, ja.
Ja, total. Das ist natürlich, ähm, ja, was man sich genau nicht wünscht eigentlich, wenn man so 'n Garten pflegt und dann, ja, kurz vorher das Ganze, ja, durch 'n Naturereignis eigentlich zerstört wird. Ähm, wie macht ihr das Ganze? Also, ähm, was macht wie reagiert ihr vielleicht dadrauf, wenn so was passiert? Und, ähm, fühlt man sich halt schon 'n bisschen schlecht auch vielleicht, wenn die Verantwortung ja irgendwo begrenzt ist in dem Fall?
Hm, eigentlich fühlen wir uns da nicht schlecht. Es ist natürlich schon schade, aber es liegt nicht in unserer Macht, in unserer Verantwortung. Aber oftmals ist es dann auch so, ja, dass die Obstbäume die verschiedenen, zum Beispiel der der Kirschbaum oder der Apfelbaum auch gar nicht zur selben Zeit blühen. Und dann gleicht sich das eigentlich relativ gut immer aus, ja. Beispielsweise, der Apfelbaum konnte nicht bestäubt werden aufgrund von von Frost, aber dann der Kirschbaum blüht dann vielleicht 'n bisschen früher noch und dann war da zu der Zeit zufälligerweise kein Frost. Dann kann's sein es gibt zum Beispiel 'n gutes Kirschjahr, 'n schlechtes, ähm, Apfeljahr. Das gleicht sich dann eigentlich immer so aus und variiert dann auch von Jahr zu Jahr. Also dass jetzt alle 3- 3 Obstbäume zum Beispiel nicht bestäubt werden, das ist dann recht, ähm, unwahrscheinlich.
Ja klar, ne, verstehe ich total. Ähm, gab's vielleicht mal so 'n Moment, als du im Garten warst bei dir, wo, ja, du die Verantwortung wirklich gemerkt hast, wo du vielleicht so 'n Moment hast, wo du gesehen hast: ”Okay, wenn ich das nicht mache, dann haben wir die Konsequenzen.“ Oder vielleicht: „Ich muss auch hier Verantwortung übernehmen.“ Ähm, das bedeutet, dass du, sage ich mal, eine Verantwortung für den Garten oder auch im Leben allgemein
Ja, beispielsweise wenn ich zum Beispiel die die Hecke oder so nicht nicht schneide oder so was, ja, dann, ähm, zum Nachbarn, dann gibt's da natürlich dann schon auch auch, ähm, ja, vielleicht mal 'n 'n 'n Gesprächen 'n 'n 'nen unangenehmes mit 'm Nachbar, ja, weil der dann vielleicht sich sich beschwert, ja. Es es wächst zu hoch, das, äh, d die ganze Hecke oder so was. Also, da muss man sich dann schon aktiv, äh, drum drum kümmern, genauso wie im Winter dann mit dem mit dem Schneedienst, ja. Das ist ja Räumpflicht in in Deutschland. Da ist man dann dazu, äh, ja, rechtlich verpflichtet, den den Gehweg dann auch vorm Haus, ähm, ähm, zu zu räumen. Und das sind halt immer solche Sachen, ja, wo man wo man da auch wirklich dann, äh, Konsequenzen spürt, ja. Dann kann's sein, es stürzt zum Beispiel 'ne Person, ja, un unglücklich vorm vorm Haus, ja. Und dann ist man, äh, persönlich, äh, dafür verantwortlich, weil man da halt nicht geräumt hat, ja.
Mhm. Ja, klar, total. Also, das kann schon sehr hart sein und, ähm, ja, kann schon Pr zu Problemen führen, wenn man sich nicht drum kümmert. Also, ich verstehe den Punkt, den du da ansprichst, total. Ähm, hast du vielleicht auch mal irgendwie 'ne Metapher oder irgendwas, was du festgestellt hast im Garten, was du fürs echte Leben übertragen konntest? Also irgend 'ne ja, Teil der Verantwortung, der vielleicht im Garten, ja, sich wie im echten Leben angefühlt hat?
Ja, zum Beispiel, ja, wenn man wie jetzt zum Bei man könnt's vergleichen mit so 'nem ja, mit so 'nem Aktiendepot, ja. Wenn man da jetzt zum Beispiel schön schön was einsät oder so was, ähm, dann braucht es natürlich auch mal, ähm, 'ne 'ne gewisse Zeit, ja, bis man dann später mal die wirklichen Auswirkungen davon davon merkt, ja. Am Anfang sind's dann nur kleine Pflanzensamen und über die Jahre dann hinweg, ja, kann man denn vielleicht schon richtige Erträge sammeln. Und so ist es eigentlich dann auch an an der Börse, ja, wenn man da, ähm, ja, vielleicht Geld investiert und dann da, ähm, seine seine Dividenden dann davon, ähm, ja, nach 'ner gewissen Zeit dann erhalten kann.
Ja, klar. Ne, total. Ähm, ich glaube auch, dass es sehr effizient sein kann. An der Stelle die Frage, ich habe mal 'nen Spruch gehört: Ähm, ja, man soll es sich nicht auf die, ähm, Saat fokus also nicht auf das fokussieren, was man a als Ertrag kriegt, sondern wirklich die 'ne gute Saat zu säen. Würdest du sagen, aus, äh, dem Garten, äh, Bereich k kommt die Metapher und, ähm, ist auch korrekt, wenn man so drüber nachdenkt?
Hm, das ist 'ne gute Frage, ja. Woher das jetzt genau kommt, diese Metapher, das, äh da kann ich jetzt nur drüber spekulieren. Ja, könnte könnte durchaus, äh, denkbar sein, ja, denke ich, dass es dass es daher kommt. Aber meine Hand dafür ins Feuer legen kann ich jetzt auch nicht und möchte ich auch nicht, aber, ja, gut möglich, ja.
Und du würdest sagen, die stimmt. Auch auf das echte Leben bezogen vielleicht, dass man sich nicht auf den Ertrag fokussieren soll, sondern dass man 'ne gute Saat sät.
Hm. Ja, es kann natürlich auch s ja, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass das, äh, stimmt, ja. Es kann aber auch sein, man hat 'ne 'ne schlechte Saat oder sät sie vielleicht zur falschen Zeit aus, ja. Es es, äh, gehört dann schon noch 'n bisschen, ähm, ja, Know-How da auch dazu, ja, was man da jetzt genau macht, ja. Man muss schon 'n bisschen bisschen Ahnung haben auch an an der Börse, ganz klar.
Ja klar, ne, total, verstehe ich. Ähm, wenn du jetzt mal an die Gartenarbeit, die Verantwortung da im Garten denkst, ähm, gibt's vielleicht Parallelen und und Unterschiede oder vielleicht Überraschungen zur Verantwortung im echten Leben? Also, wo würdest du vielleicht klei Gemeinsamkeiten sehen und wo vielleicht Sachen, die anders sind im Vergleich zum echten Leben?
Hm, ja, wichtig ist halt, dass man, ja, regelmäßig dran bleibt, ja, mit der mit der Pflege. So ist es, denke ich, auch mit 'ner mit 'ner guten Freundschaft beispielsweise, ja. Die die muss man auch pflegen, ne? Und, ja, das wird mir zu zunächst, ähm, da mal in in in Sinn kommen, ja, dass man wirklich da, ja, regelmäßig 'n bisschen was machen muss und dann, ähm, ja, bleibt es eigentlich so gut am Laufen. Sowohl die Freundschaft dann als auch im Garten die die Obsternte.
Ja, klar. Ähm, verstehe ich total und, ähm, ja, ich glaube, es ist 'n sehr guter Vergleich. Ich glaube, da kann man viel draus lernen, auch fürs echte Leben. Ähm, gerade, was so Freundschaften angeht, ist, glaube ich, 'n sehr wichtiger Punkt. Ähm, hast du vielleicht schon mal so 'n großen Fehler gemacht im Garten bei dir, wo du vielleicht, ja, auch so 'n bisschen Schuldgefühl hattest, weil die Verantwortung von dir so 'n bisschen gebrochen wurde? Und falls ja, wie bist du da damals damit umgegangen?
Hm, 'n riesigen Fehler habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht so gemacht. Ne, würde ich würde mir jetzt nichts einfallen, ne, so aufn 1- 1. Blick. Ja, vielleicht war's mal 'n falscher Schnitt oder so was. Aber das sind dann eher so so Kleinigkeiten, ja, dass man vielleicht mal 'n Ast noch 'n bisschen zu weit, äh, abgeschnitten hat als als nötig oder so. Aber das, ja, das ist dann auch überschaubar. Also, das ist auch liegt auch immer im im Auge des Betrachters, was man da jetzt persönlich so als Riesen Riesenfehler ansieht, ja.
Ja, klar, total. Ähm, und wie wür also wenn du dich mal in die Situation versetzen würdest, vielleicht 'n großen Fehler machen, meinst du, da würdest du groß Schuld Schuldgefühle haben auch? Also wenn was passieren würde, was vielleicht was 'n bisschen schlimmer ist, zum Beispiel vergisst du irgendwas zu schneiden oder so was, deswegen, äh, hat der Baum schlechtere Erträge.
Hm, ne, riesige Schuldgefühle würden da jetzt nicht in mir hervorkommen. Aber ich würde mich vielleicht 'n bisschen, ja schon 'n bisschen ärgern. Aber, dass ich da jetzt, äh, riesige Schuldgefühle oder so was entwickeln würde, das ist zu weit hergeholt, ja.
Ja, okay, verstehe. Wenn du vielleicht, ähm, jetzt mal 'n bisschen, äh, größer denkst und vielleicht auch so an Gemeinschaftsgärten oder Schrebergärten denkst, welche Verantwortung tragen wir, ja, vielleicht ge gegenüber anderen Gärtnern und wie kann man vielleicht auch im echten legen o Leben auch kombinieren? Ähm, wa was ist da vielleicht wichtig zu beachten?
Ja, wichtig ist, dass man sich auch, äh, mit den anderen Schreber äh, Gärtnern da 'n bisschen austauscht, ja. Vielleicht, äh falls es jetzt, äh, Schädlinge gibt bei dem einen im Garten, ja, dann können die vielleicht auch in den in den anderen, äh, Schrebergarten ja ganz ganz unkompliziert, äh,. Und da ist es einfach wichtig, ja, dass man offen kommuniziert oder falls jemand 'ne 'ne tolle Obsternte hat und so und kann's vielleicht gar nicht alles verarbeiten oder so, dass es dann ja, auch mit den mit den anderen Gärtnern, äh, teilt, ja, dass man da einfach so 'n bisschen gemeinschaftlich denkt, ja. Das wäre eigentlich, ja, wünschenswert.
Ja klar, total. Vielleicht, ähm, ja also ist, glaube ich, 'n guter Punkt und ich glaube, dass dieses Teilen, dieses gemeinschaftlich Gucken, okay, wie kann man vom anderen vielleicht wie kann man gegenseitig profitieren, 'n sehr guter Ansatz fürs Leben ist, ohne natürlich einen auszubeuten. Ähm, weißt du noch, wie deine Gärtnerkarriere angefangen hat, als vielleicht das 1. Mal was gepflanzt hast oder 1. Mal dich um was gekümmert hast? Wie ging wie ging es bei dir los?
Mhm, da würde ich sagen so: „Ja, so in kleinen Schritten.“ Ich denke, ich war schon immer 'n 'n 'ne Person, die die gerne in der Natur war. Und dann wurde ich, denke ich, auch von meinen Eltern da kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr so genau erinnern, wann da jetzt die 1. Berührungspunkte waren. Aber wahrscheinlich schon, ja, mit 'n paar Wochen oder so oder paar Monaten. Aber ja, es ich war schon immer gerne dann auch im Garten mit meinem Papa, habe da dann zugeschaut, wie wie er das so, ähm, ja, gepflegt hat auch, wenn er wenn er was angepflanzt hat, beispielsweise 'n 'n Obstbaum oder auch so bei der Gartenarbeit, war ich immer sehr interessiert, ja. Es fällt ja immer mal was an, ja. Im Herbst beispielsweise fällt dann das Laub an, dann habe ich das schon als kleiner Junge dann, äh, gerne auch zusammen gerecht oder mal im Garten die die Wege 'n bisschen gefegt. Also, da gab's eigentlich immer immer reichlich Arbeit und ich war da eigentlich immer gerne gerne dabei, ja.
Ne, finde ich total, ähm, interessant. Wann ging's bei los? Also, wie alt warst damals, als, äh, das 1. Mal, sage ich mal, die Gartenerfahrung kam? Oder vielleicht so ungefähr. Ich glaube, auf den genauen Tag ist schwierig zurückzu
Mhm. Ja, da war ich vielleicht, ja, so 3, 4, wo ich mich dann so, äh, erinnern kann. Ja, wahrscheinlich war's auch schon früher, aber da kann ich mich jetzt genau erinnern. Aber so schon richtig früh, ja.
Total spannend. Und, ähm, meinst du, der das Verantwortungsgefühl bei dir, zwischen dem Garten, in dem du, sage ich mal, lebst, in dem du auch dann wirtschaftest und dem Rest der Natur? Also, wenn du vielleicht im Wald unterwegs bist, unterscheidet sich in irgend 'ner Form oder meinst du, du hast für beides 'ne hohe Verantwortung? Klar, du kümmerst dich 'n bisschen mehr um deinen Garten und der Natur, indem du sie schützen oder würdest du sagen, ähm, das ist eigentlich fast genau gleich die Verantwortung, die du für beide hast?
Hm, also im im Wald beispielsweise, da habe ich überhaupt keine große Verantwortung, außer dass ich da jetzt zum Beispiel kein Müll oder so was mache oder kein Feuer, ähm, ähm, ja, jetzt beispielsweise in Trockenperioden mache, aber ansonsten, äh, obliegt es dann den Förstern und Waldarbeitern, was die mit dem Wald, zumindest jetzt bei uns in näherer Umgebung, machen, ja. Also die die bewirtschaften da den Wald und da kann man als Privatperson jetzt gar nicht viel machen. Es sei denn, man hätte vielleicht, ja 'n eigenen Anteil an so 'nem kleinen Waldstück oder so was, dann kann man da schon, ähm, ja auch aktiv, äh, mit gestalten.
Ja klar. Also ich glaube, das ist ganz sinnvoll, dass man, klar, 'n bisschen guckt, dass das alles, ähm, trotzdem irgendwie in gewisser Form, ähm, ja, heil bleibt, wenn ja, etwas doof gesagt. Aber dann weiß ich Bescheid, da gibt's natürlich Einblicke. Vielleicht habe ich jetzt 'n neues Hobby gefunden. Danke dir.
Mhm. Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.